Ay, yo te quiero contar que últimamente, este, pues, tengo mucha presión como como por tener hijos. Em, yo tengo una relación estable, mi novio y yo nos llevamos muy bien. Este, y bueno, él y yo no tenemos como contemplado el tener hijos ahora. O sea, en estos momentos no lo estamos buscando, y sí decimos como tal vez en unos años, pero tampoco es como como que tengamos definido de en 3 años vamos a ser papás, no. Simplemente es algo que sí queremos en algún momento, pero sabemos que todavía no estamos listos ni él, ni yo, ni nuestra vida. O sea, todavía no estamos <chuckles> adaptados para Ujú.
Ujú. Okey. Ujú. Okey. En el momento Ah, okey. Perfecto. Sí. Así es.
Pero sí sentimos como esa presión de que: "Ya tengan hijos, ya están grandes, este, cuándo van a tener los hijos", y los típicos comentarios en las reuniones, ¿no? De, ¿para cuándo los hijos? Eh, los siguientes son ustedes, y ese tipo de situaciones que honestamente, pues, no me agradan. Y bueno, siento me siento muy presionada por tener hijos, y tampoco se trata de estar justificándome de, por qué no los quiero tener, o, por qué no es el momento, ¿sabes?
Ujú, ujú. Claro, claro. Oye, mes este, de de antemano, pues, muchas gracias por por abrirte en en algo, pues, que que es algo, se se nota que es un tema, pues, muy privado, muy personal, y ahí de de pareja, ¿no? Esta presión que estás sintiendo tú, y tú y tu pareja, pues, en en tener hijos, ¿no? Te ha te haré unas preguntas, este, para ahora sí que clarificar un poquito más el tema, y ampliar, y conocer un poquito más. E esa presión en las reuniones, generalmente, ¿de quién viene la presión y con qué frecuencia ocurre?
Ujú. Ujú. Ujú. Ay, mira, la presión siempre viene de su familia, o sea, de su papá, vaya, este, o sea, de mi suegro. <giggles> Básicamente, reunión que hay, eh, reunión que me dice como de que: "Ya, por favor, embarázate, ya quiero un nieto". Y bueno, tenemos otra familia, primas de él y de mi novio, de todo que, pues, están embarazadas. Entonces, eh, mi suegro hace los comentarios de que: "Mira, este, él ya va a ser abuelo y yo no voy a ser abuelo, ¿por qué no me dan?". Entonces, son como ese tipo de comentarios y la frecuencia, vaya, es en cada reunión, o sea, cada reunión que hay, pues, es cada reunión que va la primita embarazada. Entonces, como que a mi suegro le da como ese sentimiento de que como de que mi primo ya va a ser abuelo, y yo no voy a ser abuelo. Entonces, es como esa presión de que: "Ya, por favor, ya quiero ser abuelo, ya embarácense". Entonces, es un constante, o sea, comentario, tras comentario, tras comentario de que él quiere ser abuelo, de que ya es momento. Y es como de que: "Ya es momento, ya están grandes, este, ya cuando estés más grande", me dice a mí, como de: "Ya cuando estés más grande, ya no vas a poder embarazarte tan fácil, ya no van a tener la misma energía". Entonces, normalmente la presión siento que viene de mi suegro, es como la persona que más más nos presiona. Como tal, mis papás son muy tranquilos conmigo, ellos son como sí tiran el comentario de vez en cuando de que de que ya deberías tener hijos porque yo prefiero, mi mamá me dice: "Yo prefiero tener nietos a tener gatos", porque yo tengo gato. <chuckles> Y si me voy de vacaciones le doy a cuidar a mi gato, y mi mamá me hace el comentario de: "Prefiero que me des a cuidar a un niño que a un gato". Entonces, o sea, bajita la mano, pero sí igual hace sus comentarios de que, pues yo prefiero que ya me regales un un nieto. Entonces es más que nada como de mi mamá y de la papá de él, del papá. Ujú.
Ujú. Sí. Okey. Okey, okey. Ujú. De tu suegro. Okey, okey, okey. Ujú. Ujú. El papá, el elf perfecto. Oye, y y justamente cuando vienen esos comentarios que, mm, pues, por lo que comentas, son bastante frecuentes, ¿no? En cada reunión ahí e el suegro, pues, em, tira la tira la pregunta, o, bueno, hace el comentario, vaya, y tu mamá, pues, de vez en cuando, como comentas ahí. ¿Tú qué sientes, este, cuando cuando te preguntan o cuando te hacen ese tipo de comentarios, y y te presionan? ¿Qué es lo que tú sientes?
Ujú. Sí. Pues, o sea, sí me siento como un poquito, ay, como que me estresó, o sea, siento como esa ansiedad de que, o sea, como que sientes que te lo están exigiendo, o sea, yo siento como de que, ay, ya, por favor. Entonces, cuando hacen los comentarios de que: "Ya no te vas, em, eh, poder embarazar cuando pasen más años", todo, me genera como hasta cierta ansiedad de que siento la presión de que chin, se me va a ir el tiempo. Este, sí, sí, ya no voy a tener energía, o, como si yo ya fuera tarde, ¿no?, como si se me fuera el tren. Me hacen sentir como esa ansiedad de que, de que yo digo todavía no estoy lista. Digo, ni siquiera nuestra vida está como como lista, no está adaptada para tener un bebé. Entonces, siento como mucho esa presión de que me va a ganar el tiempo, de que me da como la ansiedad de decir: "Chin, este, necesito entonces apurarme más, necesitamos ya conseguir la casa, o sea, ya preparar nuestra vida como para tener un bebé". <swallows> O sea, siento como que cómo la ansiedad de verdad cae en mis hombros, porque siento toda esa presión de que el tiempo se me va, y de que no estamos listos para, como para este compromiso tan grande. Es mucha ansiedad la que me hacen sentir.
Ujú. Sí. Okey. Ese compromiso. Sí, da la ansiedad que que te Y justamente, e eso cuando se ha dado, a lo mejor, en algún contexto, a lo mejor más en corto, quizás no cuando esté, pues, mucha gente, mucha pues, en esas reuniones grandes quizás, ¿has tú tenido la oportunidad de expresar tu postura, no? A a tanto a tu suegro, a tu mamá, de decirle: "No, claro que co que con lo he hablado con mi pareja, pero consideramos que ahorita" lo que mencionabas al principio, ¿no? "Que a lo mejor ahorita no es el contexto, para nosotros no estamos preparados", a lo mejor, no sé, eh, emocionalmente, financieramente, no sé, o o o usted, por alguna razón creen que no están, este, listos en este momento, y, este, pero a lo mejor en un futuro sí. De ser así, ¿lo lo has expresado? Y si fue así, ¿qué fue lo que pasó en esa charla?
Ujú. Sí, sí lo he, lo he exteriorizado yo con mi mamá. Obviamente, pues, le tengo muchísima más confianza a mi mamá. Y sí, es el comentario de que: "Oye, mami, eh, aguántate de cuidar al gato unos años porque no va a haber nietos". Este, yo sí le digo: "Como que todavía no estoy lista", le digo: "Siento que también económicamente", le digo: "Yo quisiera", le digo: "Ya cuando yo tenga un bebé", le digo: "Quiero darle todo, todo, todo, todo". Le digo: "Entonces, antes de darle todo a él, también me quiero dar todo a mí y a mi pareja", le digo: "Ahorita estamos en una, pues, en una etapa en donde viajamos, nos vamos si queremos, hacemos esto". Le digo: "Entonces, también estamos viendo ahorita nuestra etapa como todavía como pareja, como novios, como él y yo nada más", y le digo: "Y quiero que sigamos así por unos años, ya que ambos estemos a lo mejor yar eh, así como realizados de, ay, ya conocimos muchos lugares, ahora sí ya podemos tener un bebé". Le digo: "Pero no podemos tener un bebé y de pronto, ay, nos vamos a Canadá un mes". Le digo: "O sea, no se trata de cambiarle la vida al bebé y que no tenga una rutina". Entonces, ella lo entendió. O sea, ella como que, como conoce mi estilo de vida y ve que sí andamos brincando de pronto, ella me dice como de que no, está bien. Este, como que yo te lo digo porque sí preferiría como que cuidar a un bebé que a un gato. Me dice: "Pero, bueno, tu gatita es muy agradable". Y yo: "Sí, sí es". Entonces, o sea, ya está, como que la acepta, ya, o sea, como que ya aceptó ella en la conversación, como que fue empática. Y sí me dijo como de que: "No, sí, hija, no pasa nada cuando tú estés lista, o sea, es tu cuerpo, es tu salud, no pasa nada". Entonces, como de ella ya no viene tanto la presión. Pero, obviamente con mi suegro yo no tengo la misma confianza, pues de decirle, ¿no?, o de justificarme. Entonces, como tal con él no he charlado, y no creo que yo pueda charlar de eso con él.
Claro. Ujú. Ujú. Claro, claro. Claro. Desde luego. Pues qué bueno que tu mamá fue fue empática después de de esa charla, y justo si me permites, este, brindarte, eh, la mi opinión, mi consejo para que tú lo consideres y y lo sopeses es, eh, desde luego, e esa charla con tu suegro, a lo mejor, a ti no te compete, a lo mejor, porque no hay la cercanía misma como la tienes con tu madre, obviamente, ¿no?, quizá a lo mejor eso le corresponde a tu pareja como hijo de él, es una charla en corto. Papá, eh, a lo mejor, no sé, decirle, agradezco tu genuina preocupación de que ya quieras, este, un nieto, y decirle créeme que, así básicamente lo que tú le dijiste a tu mamá, este, lo hemos considerado, estamos pensando, pero ahorita estamos disfrutando nosotros la vida en pareja, donde nos viajamos para aquí, viajamos para allá. Creemos que no estamos listos ahorita para tener un un hijo, sí lo queremos, sí está en nuestros planes, pero eso a lo mejor puede ser en 1, 2, 3 o 4 años, no sé, en en el tiempo que ustedes consideren. Este, porque es importante de que ustedes comuniquen, así como tú dices, comuniquen sus límites y, este, de una manera asertiva y positiva, así como lo hiciste. Y y y seguramente, en la mayor parte de los casos van a generar esa empatía como lo fue con con tu mamá, y proteger esa decisión. También es importante, a lo mejor, si ellos quizás, este, desde su desconocimiento, genuinamente te dicen, no, es que después vas a batallar mucho, que por la data y demás, que a lo mejor se acerquen, eh, y obtengan información y opiniones de profesionales acerca de la salud reproductiva, ¿no?, los tiempos y las decisiones para cuando ustedes, este, desean hacerlo, pues, eh, sea una decisión muy bien informada y acompañada de profesionales en cuanto a la salud reproductiva. Ahí, por otro lado, también, este, si tú consideras, o ustedes consideran buscar ese apoyo, este, emocional, a veces entre amigos, o o algún terapeuta que pueda d d d de alguna otra manera guiarte, e este, y gestionar las emociones también para lidiar con esta presión y también, uh, para que estés lista por lo que conlleva tener, este, un hijo, ¿no?, que estés preparada y qué es la las responsabilidades y todo. Entonces, de una manera integral, este, pues, para que lo comuniques, te informes en salud reproductiva, y por qué no también de repente no está de más, este, tener, este, un un un terapeuta que a lo mejor te pueda guiar en cómo gestionar las emociones en este proceso. No sé qué te parece, ¿lo ves complicado?, ¿lo ves viable?, ¿qué piensas?
Ujú. Exacto. Ujú. Ujú. Ujú. No, realmente sí, siento que eso que mencionaste como un especialista de de salud reproductiva siento que es muy buena opción. Porque, obviamente, muchos dicen: "Es que se te va a ir o ya no vas a estar lista", pero, solo un especialista sabe hasta qué edad mi cuerpo va a estar listo para para ser mamá, ¿no?, entonces, ya yendo con el especialista, puede que yo me sienta más tranquila y decir: "Ah, bueno, ya sé cuántos años tengo todavía de fertilidad", ¿no?, entonces, este, pues sí, lo voy a checar con mi pareja porque sí es una opción muy, muy, muy viable y pues también que mi pareja hable con su papá para que, pues, estemos más tranquilos. Yo te agradezco muchísimo tus consejos, tus tips que ya estaré poniendo poniendo en marcha, mucha
Claro, claro. Ujú, ujú. Ujú.